สวัสดีครับผม
ครับ สวัสดีครับผม
ครับ เป็นไงบ้างครับ วันนี้อากาศดีไหมครับที่นั่น?
โอ้! เป็นวันแรกเลยทีอากาศดีนะครับ หลังจากที่ฝนตกมานาน
ครับ
ใช่ ๆ
อ๋อ
ครับผม
ของทางผมก็ เอ่อ วันนี้ก็ยัง อ้าว ๆ นิดหนึ่งเนาะครับ ก็ แต่ฝนยังไม่ตก ก็เดี๋ยวต้องรอดูช่วงบ่ายว่าจะมีฝนไหมนะครับ ตอนนี้
อา ครับผม ปกติเนี่ยชอบอยู่บ้านเหรอครับ? หรือว่าออกไปเที่ยว อะไรอย่างเงี้ย?
ครับ เออ ครับผม ก็มีแบบว่า ถ้ามีแบบเวลาเหมาะ ๆ แล้วต่อ ก็ พ พาครอบครัวไปเที่ยวเหมือนกันนะครับผม ของทางคุณน่ะครับ ถ้าเกิดจะถามว่า โอ้โฮ! สถานที่ที่คุณแบบชอบไป แล้วมันผ่อนคลายที่สุดอะ แบบมีที่ไหนบ้าง? แบบเผลอ อยาก อยาก อยากฟังหน่อยของทางคุณ
อา อา ครับ อา ของผมนะครับ ผม ยะ ถ้า จริง ๆ อยากจะตอบเป็นกลาง ๆ ว่าแบบ อ่า จริง ๆ อยู่ อยู่ที่ คนที่เราไปด้วยนะ แต่พอ เพะ พบ จริง ๆ คือถ้า ถ้าคนที่ ร เราไปด้วยแบบรู้สึกดี แบบเรารู้สึกดี อะไรเงี้ย เราก็จะเหมือนมีความสุข แต่ แต่เป็นว่าผมตอบเป็นสถานที่แล้วกัน ถ้า อา ใช่ แต่ แถะ แต่ถ้าสมมุติเฉพาะเจาะจงสถานที่ของผมน่าจะเป็นพวกทะเล อะไรแบบนี้นะครับ อา ครับ ใช่ ๆ คือ ใช่ ๆ แต่ต้องเป็นทะเลสัก บางแสนสักตอน 3-4 ทุ่ม อะไรเงี้ยครับผม รู้สึกว่าแบบ ชีวิต ชีวิตเรื่อยเปื่อยดีไปนั่งชิล ๆ อยู่ริมหาด อะไรเงี้ยครับ
ครับ อือ ๆ ๆ อืม มีความสุขทุกที่ เออ ๆ ครับ อืม อือ ๆ อืม เป็นทะเลนะครับ อา ครับ ชิล ๆ ดีใช่ไหมครับ? เออ ๆ ๆ ดี ฮิ ฟีลแบบ ฟีลแบบกลางคืนมืด ๆ ดึก ๆ ใช่ไหมครับ? ทางของ ของคุณฟีลประมาณนั้นใช่ไหม?
อา ใช่ ๆ ครับ ล แล้วของคุณ อา ใช่ ๆ แต่อาจจะไม่ใช่ผับหรืออะไร เพราะว่ามันก็แบบครึกครื้นไปหน่อย อา ครับ แล้วของคุณล่ะครับผม?
อา ครับ ๆ ครับ ครับผม ของผมก็ในเมื่อ เอ่อ มัน มัน คือตอนนี้ก็ครอบครัวแล้วเนาะครับเนาะ ก็ ก็อาจจะเป็นพวก อ่า ทะเลเหมือนกัน แต่จริง ๆ น่ะ ชอบแบบชอบหลากหลายแหละ แต่เดี๋ยวไม่ ไม่เป็นไร เดี๋ยวเราค่อย ๆ เล่า ค่อย ๆ แชร์กันไป ก็อัน 1 ทะเล โอ้โฮ! ทะเล เอ่อ โอ้โฮ! ทะเล ทะเลไทยนี่สวย ๆ หลายที่เลยเนอะ จริง ๆ อะ ผมขอเอาอันที่มันไม่ ไม่ไกลจากกรุงเทพมากก่อนแล้วกัน ก็ เอ่อ พวกหัวหินก็ถือว่าแบบดีครับมาก แล้วกำลังแบบชิล ๆ เดินทางไม่ไกลมาก ระหว่างทางก็ เอ่อ มันมีกิจกรรม มีอะไร เช่น ที่เราอยากแวะได้ค่อนข้างเยอะ ร้านอาหารบ้าง หรือ อ่า อะไรท่องเที่ยวระหว่างทางน่ะ ก็ ก็ชอบหัวหินเหมือนกัน พาครอบครัวไป เอ่อ พักผ่อนที่ ช่วง เอ่อ เมษาที่ผ่านมา เอ่อ ก็พอ ได้พาลูก ๆ ไปกับ อ่า อะ กับภรรยาไปเนาะครับ ก็ไป ไปในส่วนของเป็น คล้าย ๆ พูลวิลลา แล้วไป แล้วก็มี อ่า ครอบครัวของเพื่อน ๆ ลูกด้วย ไป ไปแบบแจม ๆ จอย ๆ กันหลาย หลายครอบครัวเลย ผมว่ามัน มัน การมารวมกันเยอะ ๆ เนี่ยค่อนข้างสนุก แล้วก็เด็ก ๆ ได้มีกิจกรรมทำร่วมกันเนาะ หน้ามันเป็นวิลลาเนี่ย ก็มีสระว่ายน้ำเลย ผู้ใหญ่ก็ เอ่อ ทำกิจกรรม กินิ กินอาหาร ทานอาหาร คุยกันไป เด็ก ๆ ก็เล่นน้ำกันไป ผมว่า โอ้โฮ! มัน
อา ครับผม อา ครับผม อา ครับ ครับ อา อา ครับผม ครับ อา อา ครับ ว้าว! ว้าว! โอ้โฮ! ครับผม อา ครับ ครับ อา ครับ ใช่ ๆ ครับ ใช่ ๆ เพราะว่าตอน ผมจำได้เลยว่าตอนเด็ก ๆ เนาะ เวลา ที่เวลาที่ได้ไปพวกทะเลหรือไปตามสถานที่ ท่องเที่ยว บางทีอาจจะเป็น อ่า พารากอนในกรุงเทพเนี่ย เวลาไปกับ เวลาที่ครอบครัวพาแบบพาเพื่อน เพือ เพือ หมายถึงเพื่อนผมอะนะไปด้วย อา ไปด้วยกันน่ะมัน โผะ ผมสนุกกว่าที่จะ ใช่ ๆ ตอนนั้นผมจำได้ว่าสนุกกว่าที่ไปคนเดียว อะไรเงี้ย อา มะ ไม่ ไม่ได้หมายถึงไปคนเดียวอย่างงั้น หมายถึงสนุกกว่าไปแบบครอบครัว เอางี้ ดีกว่า ใช่ ๆ เหมือนแบบ ครับ เพราะว่าผม ถ้า ถ้าในความทรงจำผม ผมจะ ปกติถ้าสมมุติ ถ้าเราไป หมายถึงแบบตอนผมเป็นเด็กเนาะ ถ้าไปกับครอบครัวก็เหมือนแบบส่วนใหญ่ผมก็จะถูก ไม่ ไม่ได้เรียกว่าถูกทิ้งเสร็จ แบบมันไม่ มัน มะ ไม่มีอะไรให้ผม ถ่า ยังไงก็นั่งกดเกม อะไรเงี้ย ใช่ ๆ ผมเลยคิดว่า เฮ้ย! ข ของคุณนี่แบบถูกต้องเลย ที่แบบพาแบบพาเพื่อนลูกไปด้วย อะไรเงี้ย ผมเห็นด้วยอย่างยิ่งเลย ครับผม อืม
อืม ๆ ครับผม อืม ๆ ไปใช่ได้ไหมครับ? เออ ๆ ครับ สนุกเนาะครับเนาะ อืม เออ ครับ ครับ อืม เข้าใจ ๆ เนาะครับเนาะ อืม อืม อืม เข้าใจ ๆ เลย เออ พำ พอแบบที่คุณอธิบายเมื่อกี้เนาะ มัน ผมก็นึกถึงย้อนไปตอนเด็ก ๆ เหมือนกัน ถึงแม้ผมจะมีพี่น้องบ้าง แต่บางทีเราไปกันแค่ ดึ เดิม ๆ ในครอบครัวเราอะบ่อย ๆ มันก็ มันก็ไม่สนุกเนาะ มันก็เบื่อ ๆ เนาะ แต่ถ้าเกิดแบบ พอมันมีแบบครอบครัวคนอื่นหรือเด็กคนอื่นมาแจมด้วยอะ มันก็จะสนุกยิ่งขึ้นเนาะครับเนาะ อะ
อา ใช่ ใช่ครับ อา ใช่ครับ ใช่ ซึ่งเว เว เวลาไปเที่ยวพวกเนี้ย ผมรู้สึกว่าแบบมันเหมือนเป็นการ ผ่อนคลายอะ เพราะว่า มันเหมือนไปที่ที่ไม่ค่อยได้ไป แล้วส่วนหนึ่งเวลาไปที่พวกเนี้ย เราก็จะไม่แบกงานไปด้วย <chuckles> มันก็เลยอาจจะทำให้เรารู้สึกแบบผ่อนคลายกว่าปกติ อันนี้ก็ไม่แน่ใจเหมือนกัน ใช่ ๆ เออะ
เออ ๆ เอ๊ย ส ครับ อืม เออ ๆ ๆ ผ่อนคลายใช่ไหมคุณ? อือ เออ ๆ
เนื่องจากว่าตอนนี้คุณมีครอบครัวแล้ว ก็เลยส่วนใหญ่ก็ต้องไปกับครอบครัวนะ แต่ถ้าสมมุติย้อนกลับไปพวกตอนแบบ มหาลัย มัธยม อะไรงี้ ปกตินี่คุณ
ครับ อืม ๆ ครับ เออ ๆ ครับ
ไป ไป ไปเที่ยวหรือไปอะไรคนเดียวไหมครับ? ไปที่ที่คุณผ่อน คลาย อะไรงี้
โอ้ โอ้โฮ! ทริป จริง ๆ เอ่อ เอิบ ตอนนั้น ถ้าย้อนไปตอนนั้นเนาะ ก็ไปกับเพื่อนแบบเยอะอยู่เหมือนกันหลายทริปเนาะ แต่ยังไม่ได้แบบมีโอกาสไปคนเดียวเลย เฮ้ย! ถะ ถ้า ถ้าย้อนไปได้อะ อยากไปคนเดียวเหมือนกันนะ ที่เขาแบบฮิต ๆ กันเนาะเดี๋ยวเนี้ย ไปเที่ยว ไปเที่ยวคนเดียวเหมือนพวกตาม อ่า ยูทูบเบอร์อะไรต่าง ๆ เนาะ แต่ตอนนั้นน่ะไปกับเพื่อนก็แบบว่า ไปกับเพื่อนก็สนุกแล้วตอนนั้นเนาะ ไปกันเยอะ ๆ โอ้โฮ! กิน น กินเหล้าอะไรกัน ก็มันแล้วอะ ใช่ไหม ไปกับเพื่อนนี่สนุกสุด
อา อา อา ใช่ ใช่ครับ ใช่ ๆ ครับผม คือ อ คือ อยู่
ครับ ๆ ของคุณเป็น ปะ ฟีลประมาณนั้นเลยไหม? ครับ
ครับ คือจริง ๆ อะ ของ ตะ ที่ ที่คุณเล่ามามันถูกต้องเลยครับ แต่คือจริง ๆ อะ ผมรู้สึกเวลาไปกับเพื่อนน่ะ มัน มันผ่อน คลายด้วย มะ ไม่ใช่ด้วยสถานที่หรอก แต่เพราะว่าเราอยู่คนคุ้นเคย แต่ของผมอะจะติดอย่างหนึ่ง ตรงที่ว่าเวลาที่ผมไปสถานที่ใหม่ ๆ กับเพื่อนน่ะ ผม โดยส่วนตัวกิจกรรมมันกิจกรรมเดิมอะครับผม ไม่รู้ ว่า <chuckles> แบบเราก็นั่งชิลเหมือนเดิมไป อาจจะเปลี่ยนร้านอาหารเป็นร้านแปลก ๆ ใหม่ ร้านที่ไม่เข้า แต่สุดท้ายผลลัพธ์ก็เหมือนเดิม อะไรเงี้ยครับผม อา ใช่ ๆ
อืม ๆ อืม ๆ ใช่ ครับ อือ ๆ ๆ เออ ๆ ครับ อืม อือ ๆ ๆ อึ ครับ เออ แล้วคุณมีโอกาสได้ไปเที่ยวคนเดียวบ้างหรือยังครับ? ถ้า ถ้าปัจจุ ปัจจุบันก็ได้หรือว่าเป็นช่วงย้อนอดีตไปก็ได้?
ครับ แต่ แต่ก็ อา เรื่องเที่ยวคนเดียวใช่ไหมครับ?
ครับ
ปกติ ถ้าไปคนเดียวส่วนใหญ่จะไม่ได้ไปพวกสถานที่ท่องเที่ยวอะครับ จะไป มันเหมือนผมรู้สึกว่ามันดูแปลก ๆ <chuckles> ไม่รู้สิ ผมไม่กล้าด้วยมั้งโดยส่วนตัว ใช่ อย่างมากก็จะไปพวกเดิน ห้างสรรพสินค้าดูหนัง อะไรแบบนี้ แบบชิล ๆ อะไรเงี้ย อา ผมก็รู้สึกว่ามันก็ผ่อนคลายไปคนละแบบนะครับ
อืม อา อึ อา เออ ๆ ๆ ๆ ใช่ ครับผม ครับ ๆ เออ คนละ เอ่อ คนรูปแบบใชไหม? เฮ้ย เอ๊ย! ไม่ ไม่แน่ใจคุณเคยพวกรายการท่องเที่ยวที่เดี๋ยวนี้เขาไปคนเดียวใช่ไหม? แบบนั้นไหม? เคยเห็นใช่ไหม?
ผม ล ใช่ ๆ เคยเห็น แต่ผมรู้สึกว่า ถ้าผมไปแบบนั้นผมจะรู้สึกลำบาก มากกว่า <chuckles> ไม่รู้สิ ผมอาจจะรู้สึกเครียดว่าแบบ เฮ้ย! ต้องอุด ผมต้องจองตั๋วตรงไหน รึด ที่นอนจะเป็นไงไหม จะกินอะไร คุยไม่รู้เรื่อง ใช่ ๆ ใช่ คือ เตาะ ตอนดูมันก็สนุกนะ เวลาดูอะมันผ่อนคลายดี
เออ <chuckles> อะไร ๆ งั้น เออ ๆ ๆ ๆ ๆ ๆ เข้าใจ ครับ ๆ เออ เออ แต่ทำจริงนี่มันอาจจะไม่ อืม ไม่ง่ายเนาะ เอาเข้าจริงแล้ว เออ ๆ ผม ผมแค่มีความคิดเล่น ๆ เหมือนกันว่า เออ
ใช่ ๆ โผะ ผมเคยคิดจะ ปิ อา จริง ๆ ครับ ผมเคยมีความคิดว่าแบบ เฮ้ย! เดี๋ยวจะเป็น แอด
ครับ แบบเหมือนคุณก็เคยคิดจะไพ มี แพลน จะไป
โอ๊ย! ผมแบบเตรียมจะไปเรียบร้อย ถึงเวลาแบบแค่ แบบว่า แพลน ว่าแบบ เฮ้ย เราจะ ถ้านั่งรถไฟไปเป็นนี่ แล้วเราจะพักตรง นี่ แล้วเราจะกินอะไร เราจะ เอ่อ คิด ตึ๊ก ๆ ๆ ๆ นอน บิ อยู่บ้านดีกว่าครับ ขอบคุณครับ <chuckles>
เออ อืม ๆ ๆ อืม ๆ ๆ <laughs> เปลี่ยนใจนาทีสุดท้ายใช่ไหม? หา
ใช่ ใช่ คือคุณอาจจะ ถ้า ถ้าผมอะรู้สึกว่า ถ้าไปคนเดียวก็อาจจะไปที่ สถานที่ที่แบบค่อนข้างไปง่าย แล้วแบบดู ง แบบ แต่ก็ อืม นั่นแหละครับ
ครับ ครับ ๆ ๆ ได้ ได้เนาะ มันก็เป็นแบบมี เอ่อ อีกวิธีหนึ่งแล้วกันใน สำหรับยุคนี้เนาะ สำหรับ อือ ๆ ผมว่ามัน เอ่อ มันก็ได้หลากหลายอยู่ เฮ้ย! ถ้า เกิดย้อนมาเรื่อง สถานที่ที่ผ่อนคลายอะ นอกจากทะเลอะ คุณชอบฟีลแบบ อ ประมาณไหนอีกไหม แบบอื่น?
อา ครับผม ครับผม ส่วนใหญ่ ผม <chuckles> ผมไม่ค่อยมีที่ชอบเท่าไรนะ มี มีแค่พวกแบบทะเลกับร้านอา ร้าน ทะเล แล้วก็นั่งชิลอะ ของคุณมีแนะนำไหมครับผม? อา
เออ อย่าง เออ ๆ ๆ อืม ไม่ ล ถ้าอย่างน้ำตก อย่างภูเขา ผมซัดไปว่า คุณไม่ชอบแนวนั้นเลยใช่ไหม? สายนั้น สายในภู เอ่อ ตอนช่วงอากาศเย็น ๆ หน้าหนาว ว่าไป อ่า เป็น เอ่อ แนว ๆ อ่า เขาใหญ่ เขาค้อ ปากช่อง อะไรเงี้ย หรือว่าไม่ชอบ ไม่ค่อยชอบเพราะอะไร?
อา อ้าว! มันไม่ ช ไม่ อึ อึ๊ ประสบการณ์ ไม่ ไม่ค่อยมีประสบการณ์ไปพวกนั้น ดีกว่า อา แต่ผมก็อยากลองฟังของคุณเหมือนกันที่ไปอะไรแบบนั้น
อ๋อ อ๋อ ครับ จริง ๆ หน้าหนาวเนาะ จริง ๆ หน้าหนาวของไทยก็ส่วนใหญ่เขาจะขึ้นเหนือกัน ใช่ไหม ขึ้น น ไม่ขึ้นเหนือ ก็ อ่า ไม่ ไม่มีเว ไม่อยากเดินทางไกลมาก ก็เนี่ยเขาใหญ่เนี่ย เขาใหญ่ผมก็ เคยได้ไปบ้างเหมือนกัน ก็ดีนะครับ พอช่วงอากาศเย็น ๆ มันก็แบบ เอ่อ เฮ้ย! แล้ว โอ้โฮ! บ้าน ร บึ บ้านเรามันร้อนมาตลอดเนาะ ถ้าไปเขา เขาใหญ่บางที ฟ มันก็ได้ฟีลแบบเหมือน ท ที่ดีเหมือนกัน บางทีแบบมันมีหมอกนิด ๆ อะไรอย่างเงี้ย พ ไปทานอาหารกัน อาหารที่ ถ้าเกิดเราเลือกทานแบบ เอ่อ อุ่น ๆ ร้อน ๆ มันก็ให้ มันก็ อ่า มัน เราก็อาจจะ มะ มโนว่าเราอยู่ต่างประเทศนิดหน่อยก็ยังได้เลย เออ มันจะเป็นฟีลประมาณนั้นเลย เอ่อ ถ้าเกิด เอ่อ ผมจำได้มีอยู่ปีหนึ่งผมไปเขาใหญ่ แล้วก็แบบ โอ้โฮ โอ้โฮ! คนแบบก็ใส่แบบ โอ้โฮ! ชุดมาจัดเต็มกันทั้งนั้นเลย เหมือนหนาวมากเลยอะ เหมือนอยู่ ต่างประเทศ เลยอะ ใส่มา เอ๊ย! แต่เข้าใจได้นะ ถ้า เอ่อ คนไทยแบบ เอ่อ มันก็ แค่นี้มันก็เป็นโมเมนต์แบบแฮปปีกันแล้ว ไปทานอาหารกัน มีร้านหนึ่งที่มันเป็นแบบ เขาก็จัดเป็นชิล ๆ หน่อย แล้วก็แบบคนก็ไปทานกันเยอะ ก็ไปถ่ายรูป แล้วก็มีแบบ โอ้โฮ! ใต้ เอ่อ ใต้แสงเทียน อะไรเงี้ย เขาตกแต่งดีเงี้ย ผมว่าอากาศเย็น ๆ แค่เนี้ยมันก็ฟีลโอเคแล้วครับ ประมาณนั้นเลยที่ผมบอก เออ เนาะ นะ เฮอะ
มี อา ครับผม อ๋อ ครับผม อ๋อ อืม อา <laughs> อา จริง อา ครับผม อ้าว <chuckles> อา ผม อา อา ว้าว! ว้าว! ฟะ ฟังแล้วนี่รู้สึกอยากไปขึ้นมา นิดหนึ่ง <laughs> ครับผม
<laughs> โอ๊ย! ไว้ ไว้ลองดูครับ นะ หนาวนี้ หนาวนี้ลองไปดูเอาสักที่หนึ่ง ลองดูว่า เฮ้ย! คุณอาจจะ เผื่อจะชอบแบบช่วงเย็น ๆ ชิล ๆ ฟิน ๆ ดูบ้างนะครับผม
โอ้โฮ! คุ โอ้! ขอบคุณ โอ้! ขอบคุณมากครับ เนื่องจากผมชอบไปทะเลเนาะมันแบบ เนี่ยใน ในตู้เสื้อผ้าผมเนี่ย ถ้าไม่มีพวกเสื้อกันหนาวอะไรเลย เพราะว่าแบบเรา แล้วผมชอบไปเฉียดแบบเฉียดทะลงทะเล อะไรเงี้ย อา ถือว่าเป็นตัวเลือกที่ น่าสนใจระดับหนึ่งครับ
ครับ อืม ๆ ๆ <chuckles> อ ครับ เออ เออ ๆ ครับ เผื่อไว้ เผื่อไว้ แบบว่า เฮ้ย! ไว้ อ่า เปลี่ยนแบบว่า เปลี่ยนแบบว่า ก ก แก้เลี่ยน แก้ เลี่ยน แล้วกันนะครับ ถือว่าแก้เลี่ยน ครับ อา อะฮะ อะครับ
หาไรแก้เลี่ยน <laughs> อา เหะ เห็นด้วย เอ๊ย! ฟังคุณก็มีที่ อะ ที่ รู้สึกแบบคุณเที่ยวหลากหลายดีนะ แล้วเยี้ยง ไม่ ไม่เชิงว่าหลากหลายกว่าคนอื่นหรอก ผมรู้สึกว่าของผมมันอาจจะต่ำกว่าเกณฑ์ไปนิดหนึ่ง อะไรเงี้ย แบบของคุณอาจจะ ไม่แน่ใจว่า เอว
อือฮึ อืม อะ คุณอาจจะชอบแบบนี้ แล้วก็ เอ่อ ครับ
อา ใช่ ๆ ผมก็
ครับ
อือ เห็นเหมือนกันว่าแบบ เฮ้ย! ว่ามี ปกติเขาก็ไปทะเล ภูเขา อะไรงี้ สลับกันไป แล้ว แล้วของคุณ นะ นอกจาก ครับ
อืม เฮ้ย! แต่ผมแค่สงสัยว่า ถ้าเกิด อ เออ ๆ เอ๊ย! เถาะ พอด ผมขอถามนิดหนึ่งก่อนได้ไหม? ถ้าเกิดของคุณอย่างหน้าฝน หน้าหนาวอะ คุณ คุณไป ยังไปทะเลไหม? หรือว่าคุณก็ไม่ไกล? เออ
โอ้! ไม่ ๆ มัน คือ ล จะว่ายังไงดี ถ้า ถ้าไป ถ้า ถ้า ถ้าชวนก็ไปได้ หรือบางทีถ้าอยากไปก็ไป เพราะว่าจริง ๆ มันเหมือน จริง ๆ ผมรู้สึกว่าไอ้ที่ที่ผมยกตัวอย่างมามันอาจจะไม่ มันอาจจะเป็นเหมือนแบบที่รวมตัวเหมือนร้านอาหาร อะไรพวกนี้ สำหรับพวกผมมากกว่าทะเล อะไรเงี้ย อา เหมือนเป็นแบบ อ่า กะเพราหมูกรอบ อะไร งี้ <chuckles> กะเพรา อะไรเงี้ย นึกไม่ออกไปไหนดี ไปทะเลเหมือน อะไรเงี้ย ผม อา เป็น เป็น ชอยซ์ แบบ ใช่ เพราะฉะนั้น ก็ถามว่าถ้าหน้าหนาว จริง ๆ ก็ไม่ควรไป ใช่ครับ โผะ ไปโดนฝนตลอด ไปเกาะ
ครับ อืม ๆ ครับผม เออ ๆ ๆ ๆ ๆ ครับ เออ ๆ ๆ ทะเลใช่ไหม? อา เข้าใจฟีล ๆ อืม อืม
จำชื่อไม่ได้ ก็ โอ้โฮ! ฝนตกหนักไม่ได้เที่ยว ใช่ ๆ แต่ แต่สุดท้ายถามว่า "อีกปีไปไหม?" ก็ ก็ดันไปอยู่ดี เหมือนว่ามันเป็น <chuckles> ไม่รู้จะไปไหนกัน อะไรอย่างงี้ ดึ อา ใช่ ๆ
อือ ๆ ฝนตกหนักใช่ไหม? เออ ๆ ๆ <chuckles> เออ ๆ เข้าใจ เข้าใจฟีลเหมือน ได้ ๆ ๆ โอเค
ใช่ครับผม อา นิด ๆ อึ อันนี้คือเคสผมนะ ซึ่งจริง ๆ แต่ แต่ที่คุณแนะนำมา มันก็ เฮ้ย! ทำให้แบบกะพวกผมอาจจะมีตัวเลือกมากขึ้น น่าจะ นะ <chuckles>
เออ ๆ อือ ๆ ๆ ๆ น่าจะ ครับ ลองดู ลองดู แบบเมื่อกี้ อ่า โอเค เมื่อกี้ เมื่อกี้คุณ เอ๊ย! อยาก อยาก อยากจะถามอะไรทางผมเพิ่มเติมนะเมื่อกี้? โทษทีเมื่อกี้ที่ขัด
อา ครับผม อา ไม่เป็นไรครับ เห็นคุณเที่ยวหลายที่ไง ผมเลยรู้สึกว่า เฮ้ย! นอกจากทะเล ภูเขา อะไรนี้ ของคุณมีแบบ ที่ประทับใจอื่น ๆ ไหมครับ?
ครับ เออ อืม จริง ๆ เอ่อ พวกน้ำตกอะไรก็ ก็โอเคนะ ยิ่งแถบล่า ร้อน ๆ น่ะคุณ ถ้าเกิดแบบเวลาเรามีจำกัดเนาะ ก็ เอ่อ น้ำตกมันก็ได้ฟีลอีกอันหนึ่งนะ บางที ระ เราไปกันเนาะ ไปกับครอบครัวหลาย ๆ คน อะไรเงี้ย ก็ อ่า เหมือนแบก อ อาหารไปทานด้วยนะ มันก็ฟีลปิกนิกอะ มันก็ อ่า อ่า โอเค อ้าว แบบ อะ อ่า แบบคนนู้นให้ทำแบบอาหารแบบนี้ไปทาน อ่า ข้าวเหนียวเดี๋ยวไปซื้อเพิ่มเติมได้ มันก็เป็นฟีลปิกนิก ก็ได้ฟีลอีกแบบหนึ่ง แล้วก็ เอ่อ หาจุดที่มันเล่นน้ำได้ดี ๆ นิดหนึ่ง แบบเด็ก ๆ เล่นได้ด้วยอะ น้ำใส ๆ หน่อยอะ ผมว่าเด็ก ๆ ก็แฮปปีแล้ว ผู้ใหญ่ก็ทานข้าวได้ทานอะไรครับ คุยกันไป ฟีล ฟีลนี้ก็ ก็ใช้ได้นะ ผมอาจจะชอบหลากหลายก็เลยแบบ อะ เอ่อ เอ่อ ลองให้ ให้รู้ว่ามัน แต่ละอันมันเป็นยังไงบ้าง ประมาณเนี้ยครับคุณของผม
อ๋อ อา ครับ อา อ๋อ อ๋อ ครับผม อา อ๋อ ครับ อา อา อา จริง ๆ ครับ ผมเห็น หลา หลากหลายมาก อย่างน้อยหลากหลายกว่าผมสัก 30-40 เท่าได้ อะไร งี้ <chuckles> ครับ อึวะ ก็คือแบบในลิสต์สถานที่ท่องเที่ยวผมแบบ ในหัวผมแบบ ลิสต์ ลิสต์ ลิสต์ได้ไม่เกิน 3 ที่นะครับ ใน หมายถึงที่ ที่ที่ไม่ใช่ห้างในกรุงเทพเนาะ ถ้าเวลาไปต่างจังหวะอะผมมีลิสต์อยู่แค่เนี้ยครับ เว้น ล เพราะฉะนั้น เวลาแบบเลือกสถานที่ผ่อนคลายที่แบบจะไปเที่ยว อะไรเงี้ย ผม ส่วนใหญ่ผมก็จะเลือกได้แค่เนี้ยครับผม แต่ แต่ถ้าของคุณนี่ จริง ๆ สถานที่ผ่อนคลายเนี่ย ถ้าเทียบระหว่างไปเที่ยวกับอยู่บ้านเนี่ย คุณรู้สึกว่าอันไหนมันผ่อนคลายกว่ากันหรือว่าไง?
ครับ <chuckles> <chuckles> นะ ครับ <chuckles> อืม อือ ครับ อืม อืม เนาะ ต้อง ถ้าติ ถ้า ถ้าเทียบจริง โอ้โฮ! ถ้าให้เทียบจริง ๆ นะ มัน มันก็อาจจะเทียบได้ไม่เป๊ะ ๆ นะ เพราะว่า ท่องเที่ยวเราไม่ได้บ่อยเท่ากับอยู่บ้านเนาะ เอ่อ ท่องเที่ยวถ้าเป็นเราทับ เราเทียบสัดส่วนจริง ๆ เนาะกับ เอ่อ ระหว่างปีเลย บางที ท เที่ยวมันไม่ได้กี่ทริป จริง ๆ อยู่บ้านเราก็สามารถหากิจกรรมผ่อนคลาย อาจจะเป็นพวก พวก ท อย่างทั่ว ๆ ไปเนี่ยแหละครับเนาะ ดูหนัง ฟังเพลง เอ่อ ดูยูทูบ ดูคอนเทนต์อะไรต่าง ๆ อันเนี้ย เล่น เกม ก็ ก็พอจะช่วยรีแลกซ์ได้บ้างแล้วครับ
อา อา อา อา อ๋อ ครับผม คือ อา คือใน ในความเข้าใจผม น่าจะเข้าใจว่าคุณน่าจะสื่อว่าแบบ เอ๊ย! ถ้าเรา ถ้าเราอยู่สถานที่ท่องเที่ยวทุกวันเหมือนอยู่บ้าน เราจะไม่ผ่อนคลายเท่าอยู่บ้าน อะไรงี้หรือเปล่า? หรือ หรือว่า มัน มันเป็นประมาณนั้นไหม? หรือว่า
ครับ อืม ถ้าเกิดเราไปอยู่แบบเดิม ๆ ตลอดอย่างงั้นใช่ไหม? อืม
ใช่ไหม? เราก็รู้สึก ผมก็อาจจะรู้สึกว่า ถ้าสุดท้าย ถ้าต้องอยู่แบบนาน ๆ ถ้าอยู่ที่ไหนนาน ๆ เนาะ ใช่ไหมครับ?
อืม มันก็เป็นไปได้นะ <chuckles> ผมว่ามันเป็นไปได้เนาะ เออ ๆ เหมือนผม เอ่อ ถ้าเกิดคุณเห็น คุณเปรียบเทียบงี้ มันก็เหมือนว่า สมมุติว่า คุณมีงานอดิเรกอันหนึ่งอะ ที่แบบทำ ๆ กำลังจะเอนจอย ใช่เปล่า แต่อยู่ ๆ มัน มันโดนกลายเปลี่ยนเป็นคำว่างานน่ะ แล้วมันโดน ข ข้อจำกัด ที่แบบกฎหรือ Rule บางอย่างครอบไว้เนี่ย ผมว่าวันนั้นคุณก็จะไม่สนุกเหมือนกันใช่ไหม?
อือ อา ครับ อา ครับ ครับ คุยไปคุยมา ก็กลายเป็นว่า บ้านอาจจะ เป็น สถานที่ที่ ผ่อนคลาย ที่สุด อะไรอย่างงี้ ในระยะยาว อะไรงี้ใช่ไหม?
<chuckles> ครับ ๆ เออ เนาะ แต่เนาะ แล้วถ้าเกิด เอ่อ เราแบบหลากหลาย ทำกิจกรรมหลากหลายมันก็ อึ เอ่อ ช่วยแก้เบื่อได้เหมือนกันเนาะ ก็ลอง ลอง ลองแบบ เอ่อ ให้เหมาะของ กับแต่ละคนแล้วกัน เนาะครับเนาะ
อาจ อา อา จริงครับผม วันนี้ก็สนุกมากที่ได้คุยนะครับ แชร์สถานที่เที่ยวให้ผมหลากหลายเลย ว้าว!
ครับ โอ้! เช่นกันเลยครับ ได้ ได้แบบ เอ่อ ได้แลกเปลี่ยนมุมมองกันอันนี้แบบ เอ่อ ขอบคุณมากเลยนะครับ
โอ้โฮ! ขอบคุณครับ สวัสดีครับ
ครับ สวัสดีครับ